हाँ, बिल्कुल मैं उस पे एकदम पूरी तरीके से राज़ी हूँ आपके बात से और काफ़ी अच्छा। विचारों का आदान-प्रदान हुआ हमारा इस प्रदूषण के विषय पे। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद है आपने भी कुछ सीखा होगा मु उम्मीद है मैंने भी आपसे
जी। जी हाँ, जी हाँ, मुझको भी जी हाँ, मुझको भी बात करके आप जी हाँ, मुझको भी अच्छा लगा, प्ला प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में बातचीत करके मुझको भी अच्छा लगा। जी हाँ, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा अच्छा धन्य
जी, जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी अपना ध्यान रखिए, अपने आस-पास के लोगों का ध्यान रखिए और जो हमारी बात हुई उस चीज को ध्यान रखेंगे और एक बेहतर भविष्य की तरफ हम सब मिल के बढ़ते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हाँ, आप भी धन्य जी, हम धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।
धन्यवाद।